Eee, müzik ve film birleştiğinde duyguların nasıl etkileniyor?
Yani, bu aslında, eee, müziğin filmle ne kadar uyum sağladığıyla ilgili değişiyor. Çünkü, yani, müzikler bir duyguları, eee, aktarma biçimi. Aaa, ve filmler de aslında insanlara bir mesaj veriyor ve, eee, belli ölçüde bir duygu aktarımı söz konusu. Bu, eee, ikisi birbirine ne kadar uyumluysa, tabii, burada müziğin ve filmin ayrı ayrı ve beraber kalitesi ne kadar örtüşüyorsa o kadar, eee, filmin, eee, etkisini ve kalitesini artırdığını düşünüyorum. Yani, eee, müziği şöyle bir örnek verebilirim; müziği, aaa, iyi olan kötü bir film vardır ama, aaa, iyi bir filmin mutlaka müziği de iyidir diye, aaa, düşünüyorum. Yani, iyi bir fi kötü bir müziği olan iyi bir film yoktur diye, eee, benim aklımda kalan ve deneyimim en azından bu şekilde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet, bu formül çok güzel, tarif ettin. Yani, aslında bir film, eğer içinde müzik varsa ve o film iyi bir film olarak adlandırılıyorsa, bir beğenisi varsa, bir alıcısı varsa, belki bir ödülü varsa, o müzik muhakkak iyi bir müzik olmalı. Eee, ama, eee, eğer müzik kötü ise çok olumsuz etkilenir, diyorsun. Aynı biraz da ses gibi aslında. Yani, aslında, eee, genellikle ses kısmı filmlerde çok böyle, hani, özellikle Türkiye'de film sektöründe biraz, böyle, sanki önemsenmiyor gibi, eee, 2. plana atılıyor gibi. Oysaki ses, müzik, o arka planda ne olup ne bittiği, duyuları tam anlamıyla filmle, izleyiciyle, eee, bağlantıya geçiren bir detay, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle, yani, burada ş aaa, şey çok önemli. Mesela, filmin türüne göre bir korku filmi yapılıyorsa, aaa, bir savaş filmi yapılıyorsa, aaa, ya da vs. çok duygusal bir film yapılıyorsa, e, şimdi bunların hepsinde aktarılmak istenen duygu farklı, aaa, ve mesela bir savaş filminde romantik bir şarkı koymak, o filmin, aaa, direkt, böyle, etkileyiciliğini düşüreceğini düşün eee, düşünüyorum, aaa, ve s müziklerin buna göre seçilmesinin de o başarıyı çok fazla artırdığını ve insanların akılda kalmasını çok, aaa, etkilediğini düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet, doğru. Bir de, böyle, bağlamdan uzaklaştırıyor eğer yanlış bir, eee, müzik seçimi olursa, ııı, filmde. Eee, sanki bambaşka bir duyguya sürüklüyor başka bir duygudayken. Belki de, eee, tamamen film üzerinden değil, sahne üzerinden de böyle şeyler yaşanabiliyor, değil mi? Bir sahne izliyorsun, o sahnede arkada alakasız bir müzik, mesela neşeli bir müzik falan, hani, "Allah Allah! Hani, hangi duyguyu hissetmeliyim acaba?" değil mi, öyle bir soru işareti doğuyor. Emm, peki, sana biraz da şeyi sorsam: Bu tarif ettiğin, eee, anlamda seni etkileyen ve, ımm, kafanda net, böyle, müzikle bağda bağdaştırdığın, "A! Evet. Yani, çok iyi oturmuş bu filmde bu müzik." ya da "Ben filmi izledim, müzikleri de beni çok etkiledi." dediğin, böyle, aklına gelen filmler var mı?
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Aaa, ya, var, aaa, çok fazla var aslında, aaa, ya, mesela, aaa, bi emm, b bu bu konuda müzikleriyle öne çıkmış, işte, eee, ımm, ödüller almış filmler var. Mesela, "Whiplash" buna, eee, örnek verebiliriz ya da "La La Land" gene, aaa, bir müzikal, aaa, buna örnek verebiliriz. Hani, aaa, burada kullanılan müzikler, özellikle Whi Whiplash'te, eee, seçilen müzikler, aaa, orada, aaa, bir mesela, aaa, bir bateristin, işte, hayatını anlatıyor ve, işte, onun eği eğitmeniyle yaşadığı problemlerini anlatıyor ve bir ego savaşını anlatıyor, eee, baktığında. İşte, orada kullanılan, işte, aaa, "Karavan" gibi, işte, eee, "Overture" gibi, aaa, yapımlar, aaa, f Yani, müzik seçimleri, eee, çok derinleştirmiş diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Aslında müzikal film kategorisinde olmamasına rağmen tamamen müzik içerikli müzik eğitimi içerikli, eee, ve aynı zamanda da ciddi anlamda, hani, drama da içeren bir film olduğu için, eee, insanın tam anlamıyla filme doğru, eee, böyle içine doğru, ııı, filmin müziğiyle bağdaştıran bir, eee, müzik tekniği kullanılmış filmdi, evet. Eee, peki, bir de La La Land dedin, o da tam aslında müzikal bir film. Danslar, eee, işte, filmin ortasında aniden sahnelerin değişmesi ve birdenbire, eee, sanki bir tiyatro gösterisinde müzikal bir tiyatro gösterisinde gibi hissetme, değil mi? Eee, bu tip böyle müzikal filmleri sever misin?
Evet. Hı hı. Doğru. Yani, aaa, ya, çok fazla t aaa, müzikal filmler izlediğimi söyleyemem ama, mesela, o La La Land'de, aaa, karakterin o yazar karakterin farklı zamanlara gidiyor olması ve o farklı zamanlarda gerçekten o zamanın ruhunu yansıc yansıtacak müziklerin kullanılmış olması beni çok etkilemişti. Aaa, onun dışında yine müzikal gibi adlandırabileceğim bir, aaa, film Crossroad var. Aaa, Crossroad'da bu, aaa, şey, emm, bir tane, aaa, işte, ımm, bir kara ı bu K Karate Kid, aaa, ki hatırlıyor musun? Ka Karate Kid aaa, te oynayan çocuğun başka bir filmi gene o yıllarda. İşte, aaa, bir tane, aaa, şeytan var. Şeytanla anlaşma yapan, işte, müzisyenler var ruhunu satan. İşte, bunlardan bir tanesi ruhunu satmış, onun ruhunu geri kazanmak için şeye gidiyorlar Bu da böyle çok, aaa, başarısız bir konservatuvar öğrencisi. Çünkü, aaa, çok fazla, işte, blues müzik çalmak istiyor ama konservatuvarda da, işte, aaa, belli kalıplar olduğu için öğretmeni ona izin vermiyor. İşte, bu ruhunu satan ve geri kazanmak isteyen adamla bir yolculuğa çıkıyorlar ve şeytanla müzik düollo düellosu yapıyorlar. Yap Burada, ya, işte, en son hatta, aaa, o şeytanla aaa, şeytanın da böyle en iyi gitaristleri var. O müzik düellosunu, aaa, kazanırsa ancak böyle ruhunu, aaa, geri kazanabilecekler. İşte, onların düellosunda kullanılan müzikler, işte, Stevie Ray Vaughan tarafından yapılmış ve, eee, o çocuğun, işte, naif, hem amatör ruhunu yansıtan hem de o, aaa, e i gerçekten çok yaratıcı olmasını sağlayan bir şekilde, aaa, düzenlenmiş. Aynı zamanda o şeytanın, aaa, böyle e temsil eden müzisyen de çok böyle tam şeytani akorlarla, şeytani armonilerle yapılmış ve çok güzel sololar içeren, aaa, bir müzikti. Onu hatırlıyorum, aaa, çok etkilemişti beni.
Hı. Evet. Hımm. Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. O! <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Eee, peki biraz da o zaman şöyle, hani, müzik özelinde konuşalım. Senin müzikle ilişkin nasıl? Ne tür müzikler dinliyorsun, eee, ve, hani, çaldığın bir enstrüman var mı ya da eğitimini aldığın bugüne kadar?
Evet. Ya ben, eee, tür var, bağlama çalıyorum, eee, işte, gitar çalıyorum. Eee, dinlediğim müzikler, işte, eee, progressive, blues, grunge, psychedelic, country rock, eee, bunları seviyorum. Bunların, bunları içeren filmlere de bakıyorum aslında, bunları da şey yapıyorum. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee Anladım. Aslında, işte, evet. Yani, bir yandan hani, eee, gayet çaldığın enstrümanlar, eee, gayet kendi kültürüne ait, eee, yöresel, eee, emm, tınıları içeren enstrümanlar ama aynı zamanda o enstrümanları icra ediyor olman, eee, bambaşka dillerde, bambaşka tınılarda müziklere ilgi duymanı da engellememiş. Eee, tam da orda şeyi sormak istiyorum. Yani, şimdi, mesela, yabancı filmlerden bahsettik hep. Onlarda tabii ki, hani, hangi ülkenin filmiyse, eee, biraz o ülkenin ya da hangi döneme aitse o döneme ait müzikler oluyor. Eee, biraz da Türk filmlerine baksak, eee, hani, Yeşilçam filmlerinde ya da daha böyle Anadolu ve, eee, yöresel içerikleri olan filmlerde kullanılan müzik biçimleriyle ilgili ne düşünüyorsun?
Evet. Evet. Hı hı. Ya şöyle, aaa, bununla ilgili mesela bir arabesk diye bir, aaa, şey var, müzik türü var. Hani, aaa, tam işte, aaa, ço bundan 40-50 yıl öncesindeki, işte, sosyal değişimin sonucu olarak köydeki insanların şehire, eee, göç etmesiyle başlayan ve işte burada aslında, aaa, bu köydeki gençlerin, aaa, şehirlerde Batı müziği ile tanışıp kendi duygularını Batı müziği ile harmanladıkları bir arabesk diye bir tür var ve, eee, bu göç dalgasının birçok filmi yapılmıştır ve bu filmlerde genellikle arabesk müziği kullanılır. Yani, bu bence çok iyi bir uyum. Yani, hani, burada, mesela arabesk dışında başka bir, eee, o işte şehirdeki çektikleri acıları, bu köy gençlerinin çektikleri acıları ba daha iyi yansıtacak bir müzik olamaz diye düşünüyorum. Hani, bu mesela çok iyi bir, aaa, bileşim. Eee, aynı zamanda şey var, eee, bi bi müzik O, hani, sordun ya, eee, hani, bir müzik yapıyor musun diye. Bunun bana kazandırdığı avantaj bu detayları aslında iyi görebilmemi sağlıyor. Müzikte mesela majör ve minör diye müzik teorisinde çok böyle, aaa, basit bir 2 kavram var. Majör dediğin, eee, tı tını aslında çok bir yarım ses değiştirerek o akoru mutlu veya hüzünlü hâle getirebiliyorsun. Bu da o sahnenin aslında, eee, mutlu veya hüzünlü olmasına, eee, olmasından yola çıkarak hangi tarz bir müzik kullanılması gerektiğine karar verilmesini sağlıyor. O anlamdan önemli.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Hı, doğru, evet. Hımm. Anladım. Eee, bir de hani arabesk müzikten söz ettin. Aynı zamanda bir de "Arabesk" diye de bir Türk filmi var. <clears throat> Sen söz ederken <clears throat> acaba onu mu anlatacaksın diye düşündüm. Tamamen, aslında arabesk kültürünü de içeren, adı Arabesk olan ve bunu böyle, eee, mizahi bir dille anlatan, eee, enteresan bir film var, eee, Türkiye'de yapılmış. Eee, peki, eee, bir de, eee, Türk hem, böyle, ımm, eee, müziğin kullanımı Türk filmlerinde, eee, aynen dediğin gibi yöresel olmakla birlikte, eee, tüm bunlar aklıma bir de şey getirdi. Mesela, Nuri Bilge Ceylan gibi daha yeni dönem, yani, son dönem iyi, eee, filmatografi'ye sahip yönetmenlerin, eee, filmlerinde müziği nasıl kullandıkları üstüne düşündüm, eee, ve, hani, orada, mesela, aklıma gelen örneklerden biri de, eee, yanlış hatırlamıyorsam "Üç Maymun" olabilir filmin adı. Eee, bu filmde hiç müzik kullanmamış ve sadece, eee, film karakterlerinden birinin telefonunun çalma sesi, eee, Yıldız Tilbe'nin oldukça arabesk bir şarkısı, ııı, olan. Sadece onu kullanmıştı ve bu gerçekten film tarihinde, Türk film tarihinde, hani, hiç müziksizlik ve sadece müzik tınısını buradan alıyor olması da ilginç bir detay olarak, eee, filmatografi tarihine geçmişti. Peki
Hımm. A! Çok güzel. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Evet. Evet, yani, Nuri Bil hı hı. "Üç Maymun"u izledim, bu arada. Ya, hatırlamaya çalışıyordum hangi müziklerin kullanıldığını ama hiç şaşırtıcı olmadı Yıldız Ti Tilbe örneğini vermen. Ya çünkü şeyde de, o filmde de aslında öyle alt kesimden, sosyoekonomik olarak alt kesimden gelen böyle insanların çok çarpışık, böyle, çok böyle travmatik hayatlarını konu aldığı için, hani, Yıldız Tilbe de, eee, bu, eee, sınıfa ait insanların çok böyle idol olarak gördüğü, çok sevdiği bir sanatçı. O yüzden bu çok şaşırtıcı değil ve güzel bir örnek oldu benim için de.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet, eee, filmdeki kadın karakterin, eee, o, hani, böyle, alt sınıftan, evet, bir aile. Kocası hapisten yeni çıkmış, oğlunun başı dertte falan ve hani o kadının cep telefonunun çalma sinyaliydi ve başka da müzik hiç kullanılmamıştı filmde. Eee, gerçekten ilginç bir detaydı bu. Eee, peki, eee, bugün sen bir film çeksen, <chuckles> kritik bir soru. Bugün sen bir film çekecek olsan, eee, önce çok kısacık, hani, tabii ki yönetmen değilsin, yazar değilsin. Bir uzmanlık üzerinden sormuyorum ama bir hayal, küçücük belki bir, hani, fikrin vardır. Eee, küçücük fikrini, eee, söyleyip orada nasıl bir müzik kullanırdın diye sorsam sana?
Evet. Hı hı. <chuckles> Hımm. Yani, hiç, aaa, film çekmek gibi bir hayalim olmadı açıkçası ama bir film çekecek olsam, aaa, şöyle bir film çekmek isterdim. Biraz aslında, aaa, hani, di mesela filmler hep, böyle, bir sonla biter ya, filmlerin hep bir sonu olur ya. Bir amacı olur mesela, aaa, işte, hani, aaa, mutlu sonla biter genelde filmler ve insanlar mutlu sona ulaştıklarında, aaa, aslında o filmin sonu olur. Ama mesela aaa, ya da mesela bir hayali var, işte, birisiyle evlenmek istiyor ve en son evlendi. Aaa, filmin sonunda. Bir sürü, böyle, aaa, şey yaşadı, badire yaşadı. Ben, böyle, o andan sonra ne olacağını mesela çekmek isterdim sanırım. Yani, mesela ulaştı ama, aaa, evet, tamam, beraberler mesela şimdi o kadınla veya o adamla. Peki ondan sonra ne olacak, yani, hani, hayat bitti mi? Ama hayat devam ediyor, değil mi, yani? Hani, bununla ilgili bir film belki yapmak isterdim ve bu filmi yaparken de birazcık böyle belirsizlik olan, aaa, nasıl diyeyim, böyle daha, aaa, varoluşsal sancıları içeren müzikler kullanırdım diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hımm. Anladım, çok güzel tarif ettin. Eee, çünkü sözünü ettiğin şeyin hem dediğin gibi şu andan baktığında içeriğin, eee, şu andan baktığında, eee, ne olacağını bilmediğin bir şey üzerine bir tasarı, ııı, geliştiriyorsun. Eee, tabii onda belirsizlik içeren müzik tonlarının olması da, eee, oldukça yerinde. Eee, son bir şey daha sorayım ve diyeyim ki, tanıdığın bir müzikle karşılaşınca filmde sürpriz olarak hoşuna gidiyor mu?
Evet. Hı hı. Müthiş, bayılıyorum, en sevdiğim şey bu i eee, olabilir, yani. En sevdiğim şeylerden bir tanesi.
<chuckles> Evet. "A, tanıyorum." falan oluyorsun, değil mi? <chuckles>
Eee, yani o o müziği önceden seviyorsam ve gerçekten uyuyorsa, mesela, hani, çok böyle şey bir klasik ve şey bir örnek, yani, t popüler kültür, eee, filmi bir örnek ama mesela Ir Iron Man'in, eee, yapıldığında benim, aaa, sevdiğim böyle o, aaa, Black Sabbath'ın, aaa, sanırım "Iron Man" şarkısının kullanılması ve gerçekten o filmle bayağı örtüşmesi beni çok mutlu etmişti.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet ve bir bağ da kurdun demek ki filmle. Peki, çok keyifli, çok güzel bir sohbetti hem müzikli hem filmli. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim anlattıkların için.
Evet. Hı hı. Benim için de çok keyifliydi, çok güzel yönettin sohbeti. Çok teşekkür ederim, kendine iyi bak.
Rica ederim.